Giữa thời đại mà kết nối online trực tuyến mọi lúc mọi nơi, gặp mặt trực tiếp còn giữ vai trò gì trong cuộc sống, đối b đối với bạn thì có còn quan trọng hông?
Ồ, quan trọng, nhiều chứ. Ví dụ như là gặp trực tiếp á cho phép mình, ờ, nhìn được ánh mắt nè, biểu cảm, hay là ngôn ngữ cơ thể, đúng hông? Đó, những cái tín hiệu như vậy á thì nó sẽ tạo cái cảm giác là cái người trước mặt mình là cái người thật, mình tương tác thật, thay vì là mình cứ nhìn vô một cái điện thoại mà mình cứ nhắn tin, mình gọi điện đó bạn.
À, vậy hả? Ồ! Ừm, vậy thì, ờ, đối với bạn đi, những cái điều lúc nãy bạn vừa liệt kê thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của bạn khi nghe đến gặp mặt trực tiếp là gì?
Ừm, thì, ờ, là yếu tố con người. Ví dụ như là gặp mặt trực tiếp thì mình sẽ, ờ, biết được cái người đó phản ứng với mình như thế nào. Cho nên là cái điều đầu tiên chắc chắn là nó sẽ khác với lại cái người cái việc mà mình nói qua cái điện thoại là, à, có cái sự hiện diện ở đó nè, có yếu tố con người nè và có cái, ơ, sự cảm thông, kiểu vậy đó.
Ừm. Chà, rất là đúng ha. Vậy thì, ờ, bạn có thể kể một cái câu chuyện mà khi bạn gặp mặt trực tiếp đã thay đổi một mối quan hệ hoặc là một cái quyết định quan trọng của bạn hông?
Ừm, thiệt ra là, ờ, mình có xài những cái ứng dụng mà hẹn hò này kia đó, ừm, khi mà, ờ, nhắn tin nhắn tin này kia thì làm sao mình biết được, ờ, cái mối quan hệ người ta như thế nào? Cái con người người ta xây dựng cái hình ảnh, hay là cái, ờ, cái vẻ bên ngoài người ta tạo ra á, ờ, có phải là con người thật của người ta hông? Cho nên là
À, vậy hả? Dating app, đúng hông? Ừm. Ừm, tức là ở trên mạng hình có giống như ở ngoài đời hông, đúng hông bạn?
Ừm, ừm, không chỉ là hình, ý là mình là mình cũng hông phải là, ờ, quan trọng cái vẻ bề ngoài tới mức mà mình, ờ, nghi ngờ này kia, nhưng mà thật ra là cái cái nội dung của người ta đó, cái sự mà người ta, ờ, đăng những cái hình này kia nè, có phải là thật người ta như vậy hông? Rồi cái tính cách người ta có phải là một cái người mà thật vậy hông? Thật ra là bữa gặp đầu tiên nó cũng khó nói mà phản ánh hết lắm. Nhưng mà thực ra là, ờ, gặp mặt á thì nó cũng, ơ, nói rất là nhiều thứ về cái, ơ, ờ, ph phản ứng hóa học giữa 2 người nè, là đầu tiên, ờ, rất là quan trọng luôn.
Ừm, ừ. Ờ. À. Ừm, có chân thật hay không, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừ. Ừm, tức là đối với bạn là bạn muốn gặp ở ngoài để xem họ có chân thật không, đúng hông? Vậy thì á, à, cái khoảnh khắc gặp mặt gần đây nhất khiến bạn nhớ tới tận bây giờ là gì?
Ừm, giống như là, ờ, <chuckles> gặp mặt á thì mình sẽ, ờ, coi người ta, ờ, vẻ ngoài như thế nào, rồi cái, ờ, cách người ta ứng xử với người xung quanh, những cái người, ờ, nhân viên phục vụ ra làm sao, đó. Ừm, mình thấy là, ờ, cái người này thì nó cũng, ơ, ờ, khác với những cái người nhắn tin, cho nên là, ờ, những cái hình ảnh mà mình nhắn tin, cho nên là mình cũng, ơ có nhiều người thì người ta cũng, ờ, không có tốt như là cái hình ảnh người ta trên mạng cho nên là ừ.
Ờ. Ừm. <laughs> Vậy á hả? Ồ, thì ra là vậy. Ờ, tức là, à, thường á, như bạn chia sẻ đi thì có vẻ như là bạn, ờ, gặp ở ngoài đời là những mối quan hệ hẹn hò thôi, đúng hông? Vậy thì bạn có từng gặp một cái người bạn nào, hay thậm ừm, bạn cũ mà lâu rồi bạn hông gặp á, mà bạn gặp lại trên mạng hay là một cái người thân, người nhà nào của bạn, ờ, mà, ờ, kiểu như, là bạn, ờ, lâu ở nước ngoài đi, lâu ngày bạn hông gặp, ứm, rồi bạn gặp ở ngoài đời lại hông? Ừm, có cái trường hợp nào khóa cái trường hợp hẹn hò hông?
Ừm hứm. Ừm. Cái, à, cảm xúc mà gặp người thân thì nó cũng khác đó, ví dụ như là một cái người nào mà đi định cư ở nước ngoài mà cỡ, ờ, 3 năm mới về 1 lần, 5 năm mới về 1 lần á, thì cái việc mà gặp mặt trực tiếp nó rất là khác so với cái việc là cứ gọi điện video call này kia. Ờ, tại vì rất là câu nhiều câu chuyện mà lâu ngày rồi mình, ờ, không có cập nhật nè, rồi, à, sự thay đổi của người ta về mặt, ờ, ngoại hình, về mặt cảm xúc nó rất là quan trọng. Ừm, đôi khi á, một vài cái, ờ, tin nhắn này kia thì mình chưa có kịp hiểu sâu về người thân của mình sau nhiều năm xa cách như vậy, cho nên là lâu lâu gặp hay là thậm chí là, ờ, người ta về nước, người ta định cư người ta ở cái nhà của mình một cái thời gian đó, thì nó cũng vui hơn rất là nhiều, cái việc trực tiếp nó quan trọng lắm á nha.
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm, rất là đúng. Ồ! Ừm, thì ra là vậy. Vậy thì đối với bạn nha, giao tiếp trực diện khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn, hay là áp lực hơn?
Ừm, thực ra là cũng, ờ, tùy trường hợp, nhưng mà đa số đó thì, à, mình cũng quản lý cảm xúc và là kỹ năng giao tiếp của mình cũng ổn, cho nên là cái việc mà trực tiếp á thì mình sẽ nhìn ánh mắt đối phương nè, nhìn cử chỉ người ta, ờ, cái không gian trao đổi nó cũng, ờ, ờ, ít hiểu lầm hơn nữa. Ví dụ mình nhắn tin này kia đó thì tin nhắn nhiều khi diễn đạt sai ý, hoặc là cái sắc thái nó không có biểu rõ, đúng hông? Cho nên là cái cảm xúc nó rất là quan trọng, cho nên là mình cũng, ờ, thấy ít cái trường hợp mà áp lực khi gặp trực tiếp lắm, còn đâu là chỉ là thoải mái thôi.
Tùy trường hợp. Ừm. Đúng rồi đó. Ồ. Ừm, à, có thể cái trường hợp gặp áp lực khi mà gặp trực tiếp có thể là trong công việc thì sao? Ví dụ như là bạn phỏng vấn, à, trực tuyến online thì, ờ, bạn có thể cảm thấy đỡ áp lực hơn là bạn đến văn phòng bạn gặp cái người phỏng vấn trực tiếp chứ, đúng hông?
Ờ, thì đối với mình thì cũng có 2 mặt nha, mình sẽ áp lực khi ở online bằng những cái thứ khác, ờ, không phải là yếu tố con người. Ví dụ như là yếu tố râu ria mà nó xảy ra bên ngoài cái, a, yếu tố khách quan nè, cái yếu tố mạng nè, yếu tố, ờ, ánh mắt cử chỉ và người ta nhìn mình như thế nào khi mà mình nhìn qua một cái màn hình. Thật ra là cái, à, phong thái, hay là cái, à, cách biểu diễn, hay là thái độ chuyên nghiệp của mình nó rất là ít có thể thể hiện ra trên cái màn hình. Cho nên là, ờ, cái mặt mà mình gặp trực tiếp cái nhà tuyển dụng, hay là cái nhân sự á thì đối với mình thì mình cũng, <chuckles> gọi là, phần nào kiểm soát được họ, cho nên cũng hông có sợ là bị áp lực này kia đâu.
Ờ. Ừm, là những thứ gì vậy bạn? Ừ, ồ, đúng rồi. Ừm, rất là đúng ha. Ừm, vậy hả? Ồ, vậy thì đối với bạn là cái việc online bạn còn, à, phỏng vấn online hay họ họp online còn áp lực hơn là trực tuyến nữa à, ờ, trực tiếp nữa, đúng hông? Vậy thì đối với bạn đi, cái việc mà làm việc nè, họp online nè và họp trực tiếp, ờ, hay là phỏng vấn trực tiếp khác nhau ở điểm nào về cái sự hiệu quả, ờ, về tin cậy cũng như là cái việc sáng tạo?
Ừm. Ừm, thật ra là nếu mà làm việc ở nhà đó, ừm, thì, ờ, ng mọi người sẽ không biết là người ta làm cái gì và cái, ơ, công việc, cái đầu việc nó có bị chồng chéo cho nhau hay không. Cái việc mà làm trực tiếp á thì sẽ rất là tốt trong cái việc là phối hợp đội nhóm, thậm chí là khi mà về nhà họp á thì cái thời lượng cuộc gọi hay là cái số lượng mà, à, mình họp á nó cũng tăng lên rất là nhiều luôn, mọi người cứ, ơ, ờ, gọi điện để mà kiểm tra công việc của nhau để mà cập nhật tình hình cho nhau, nếu mà công việc ph phối hợp đội nhóm nhiều á cho nên là khi mà nhìn qua một cái màn hình mà mình cứ trao đổi như vậy nhiều á thì đôi khi là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái hiệu suất của mình, cả ngày của mình hông lẽ là mình chỉ họp, mình nhìn vô cái những cái ứng dụng Zoom này kia, đúng hông? Cho nên là cái mặt trực tiếp nó rất quan trọng trong khi mà mình làm việc trong mình không có nói cái trường hợp mà mình đã có một cái đầu việc cá nhân là mình tự về nhà mình xử lý, nhưng mà những cái việc mà nhóm á thì đương nhiên là gặp mặt trực tiếp nó quan trọng lắm nha.
Ồ, vậy hả? Ừm. Ờ. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Chà, à, những cái chia sẻ của bạn cũng rất là hữu ích. Thì cái việc đối với bạn á, cái việc mà ở nhà họp nhiều, đúng hông? Hay là bị kiểm tra nhiều á, thì bạn có nghĩ rằng là đó là, ờ, cái sự quản lý vi mô hay là môi trường làm việc có phần toxic, độc hại hông? Bởi vì hiện tại bây giờ, theo xu hướng á, thì cái việc làm việc ở nhà, ừm, nó đã được lên ngôi, cũng như là cái việc mà quản lý theo hiệu suất làm việc, nó nó quan trọng hơn là cái việc, à, ngồi xem nhân viên, à, vào truy cập vào bao nhiêu tiếng, cũng như là, ừm, check-in, check-out thì nó không có còn quan trọng nữa mà.
<chuckles> Ừm, thực ra là, ờ, công việc và cái cách kiểm soát của công ty mình cũng hông có cái cái tới cái mức là vi mô hay là kiểm soát mỗi cái giờ, thật ra là ý của mình nói là, à, cái việc mà họp, là đội nhóm nó h kiểu như là, họp nội bộ nhau để mà cập nhật cái tiến trình tới đâu thôi, chứ thực ra là cũng không có ai kiểm tra ai. Thật ra là cái xu hướng làm việc từ xa bây giờ thì nó cũng, ờ, cũng đã từng là nó sẽ nổi lên, nhưng mà thực ra là mọi người bây giờ cũng đã quay lại với lại vào văn phòng nhiều hơn rồi. Thậm chí là, ờ, một vài nghiên cứu cho thấy là, ờ, làm việc từ xa cũng khó có thể hiệu quả như cái hồi mà <laughs> dịch nữa, cho nên là gần đây thì làm văn phòng, nó gặp mặt trực tiếp á, thì nó vẫn, ơ, tốt hơn về cái mặt là, ờ, được gặp gỡ người này người kia nè, về cái mặt quản lý thời gian, rồi cũng như là tận dụng được tối đa cái, ơ, cơ sở vật chất của công ty này kia nữa.
Ừm, là cái gì bạn? Ừm, vậy hả? À, vậy hả? À, vậy hả? Chà, một cái chia sẻ cũng rất là thú vị ha. Vậy thì bạn nghĩ như thế nào? Bởi vì có những người ủng hộ với cái việc là làm việc từ xa và cảm thấy gặp mặt trực tiếp ở văn phòng nó không quan trọng bởi vì bản chất công việc có nhiều công việc không cần phải lên văn phòng và có thể làm từ xa và có thể hoàn thành được và, ờ, cái việc mà kiểm tra á thì có những cái công cụ và phần mềm hỗ trợ để mà theo dõi rồi, cũng không cần phải họp hành nhiều nữa, thì bạn nghĩ sao về những cái quan điểm này?
À. Ừm, cũng tùy là bạn làm việc nào thôi. Với lại, à, cái không gian bạn làm việc, ờ, từ 2 cái miền của đất nước nè, hay là nước này với nước kia thì đương nhiên là cũng sẽ ủng hộ cái việc mà bạn làm, ờ, từ xa. Đối với mình thì mình quản lý một ai đó mà làm từ xa nó cũng không có quá khó khăn với mình, chủ yếu là mình kiểm soát cái, a, ờ, kết quả thay vì cái quá trình, thì cho họ tự do sáng tạo mà miễn sao cái giờ đó họ đưa ra được cái, a, sản phẩm nó đúng ý là được. Nhưng mà ví dụ những cái công việc mà liên quan tới, a, ờ, dây chuyền sản xuất nè, à, y tế, hỗ trợ mà phải trực tiếp đó, thì đương nhiên là cũng, ờ, khó có thể mà ngồi ở nhà mình có thể xử lý được, đúng hông? Một số công việc ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Những cái công việc nó phải phù hợp theo cái tính chất công việc. Thì như mình, à, như mình vừa đặt câu hỏi cho bạn đó, tính là những cái công việc mà có thể làm ở nhà được thì xu hướng, à, hiện tại bây giờ có rất nhiều quan điểm là họ hông đồng ý với việc quay trở lại văn phòng, bởi vì, ờ, như bạn nói là tận dụng không gian làm việc, đúng hông? Thì công ty khi mà không sử dụng văn phòng sẽ tối ưu hóa được cái chi phí, không phải thuê văn phòng cũng như c hông mất thời gian của các nhân viên phải di chuyển. Nó gây ra ô sự ô nhiễm môi trường nữa bởi vì bạn sử dụng các phương tiện di chuyển cũng như là phương tiện cá nhân hay phương tiện công cộng gì cũng vậy, đúng hông? Thì đó cũng là một cái, a, ý kiến rất là, ừm, thú vị ha. Vậy thì, ừm, quay trở lại cái và cái cái câu hỏi mình dành- dành dành cho bạn đó là bạn có từng quen ai ở trên mạng online lâu rồi mấy bạn mới gặp trực tiếp chưa? Và trải nghiệm đó như thế nào?
Thật ra là hồi đó mình có một cái khách hàng rất là lớn. Ờ, cứ, ơ, 2 bên trao đổi qua email rồi họp online suốt, ờ, mình nhớ là khoảng, a, 3-5 tháng đó, nhưng mà mình thấy lúc nào cũng, ơ, trật nhịp, hổng có hớp với nhau hết á. Cứ, ơ, hiểu sai ý liên tục thôi, rồi tài liệu nó cứ, ơ, sửa tới sửa lui như là có một cái bức tường nào đó giữa 2 bên vậy đó. Mình nghĩ là tới tới thời điểm đó là cái dự án này không thể cứu vãn được rồi. Nhưng mà một hôm á mình ra Hà Nội để mà gặp trực tiếp để chốt xem là có tiếp tục hay không á thì, ừm, gặp mặt trực tiếp á, chỉ kéo dài cỡ 1,5 tiếng ở một quán cà phê thôi, nhưng mà nó làm mọi thứ nó trơn tru hơn rất là nhiều. Mình, ờ, hiểu nhau hơn nè, rồi mình thật ra là thấy khách hàng cũng tôn trọng mình. Đó, nói chung là cái tinh thần của thương hiệu của tính chất của công việc là mình cũng nắm bắt nhiều hơn đó.
Ừm. Ừm, thì ra là vậy. Ừm, thì ra là vậy. Ờ. À, tức là bạn đã có trải nghiệm tích cực khi mà gặp trực tiếp với người khách hàng đó, đúng hông? Vậy thì, ờ, ờ, đối với bạn đi những cái lần gặp đầu tiên khi mà trực tiếp sau khi mà biết một người ở trên mạng á thì có đúng như cái tưởng tượng của bạn hông?
Ừm. <laughs> Hầu như là mình cũng có một cái giác quan khi mà mình nhìn người, nhưng mà, ờ, về mặt nào đó, về, ừm, cái mình có một cái khi mà mình, ờ, tưởng tượng về ai đó đó, thì thương đương nhiên sẽ sinh ra một cái thiên kiến, ví dụ như là những cái tệp người mà mình đã từng tiếp xúc nè, những cái, à, kiểu, này thì nó sẽ thể hiện như sau. Đó, mình luôn luôn đưa ra một cái thiên kiến như vậy và mình, à, gọi là mình hơi dắt dán nhãn cho người ta vào cái thời gian đầu. Ừ, nhưng mà thật ra nha, một số người thì nó hay ho hơn những hơn những gì mình tưởng nè, rồi, à, nó có thể mở rộng ra được, ờ, ờ, nhiều loại người khác nhau mà mình chưa tiếp xúc nữa, cho nên là cái việc, ờ, nhìn ai đó mà phán đoán thì nó cũng, ờ, chưa có phải là một cái cách, ừm, ờ, tiếp cận hay nhất để mà nhận xét về một cái con người đâu.
Vậy hả? À. À. Ừm. Vậy hả? Ồ. À, vậy hả? Ừm, vậy bạn có cảm thấy cái việc, ờ, bạn đang sử làm, à, nó có phần, à, chưa được tích cực, cũng như là có phần cảm tính hông?
Ừm, thật ra là cái việc mà, ờ, đánh giá ai đó bằng vẻ bề ngoài hay là về một cái, ờ, x chưa có từng xuất hiện á, thì đương nhiên là ai đó cũng có một cái phần nào đó rồi, đúng hông? Ơ, sau khi mà mình ghép cái phần, ờ, cảm tính với lại cái phần mà, ờ, nó lý tính một chút xíu thì nó sẽ hoàn thiện hơn về mình cách mình sẽ nhìn nhận một cái vấn đề về một ai đó, khi mà mình có được một cái đối diện trực tiếp rồi đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn.
Ừ. Ừm, chà, ờ, một cái chia sẻ, a, cũng rất là chân thật ha. Vậy thì nha, theo bạn đi, thế hệ trẻ bây giờ có đang đánh mất cái thói quen gặp mặt không? Hay là họ, ờ, gặp theo những cái cách khác? Có cái sự phân biệt, à, phân hóa giữa thành thị và nông thôn hông?
Ừm. Mình thấy là thế hệ trẻ bây giờ thì sử dụng công nghệ khá là nhiều, mà cái, a, điện thoại á là cái cái mà làm cho những cái người ở xa kết nối lại gần, nhưng mà những người ở gần á thì lại bẩy đẩy ra xa, đúng rồi, cứ gặp nhau quán cà phê là bắt đầu cắm mặt vô cái điện thoại, thực ra là gặp mặt trực tiếp rồi đó, nhưng mà vẫn, à, nhắn tin rồi, ờ, ừm, kh không có nói chuyện trực tiếp với nhau mà cứ nhìn vô cái điện thoại làm này làm kia, thì nó không có tôn trọng nhau lắm. Nói chung là cái ở thành thị thì nhiều trường hợp diễn ra như vậy rồi nè, ờ, các bạn thì quen nói chuyện qua mạng rồi đó, cho nên là cũng, ờ, tùy vào cách giáo dục hay là cách mà mình có thể cai nghiện cái điện thoại. Còn ở nông thôn thì đương nhiên là, ờ, cũng, à, ngày càng, à, tiến bộ hóa rồi, nhưng mà thực ra là vẫn còn đâu đó vẫn còn giữ được cái, ơ, cái sự mà, ờ, trực tiếp, cái sự mà kết nối, những cái trò chơi mà, ờ, liên quan tới, ơ, tính xã hội, hay là cái, a, gặp mặt trực tiếp nhiều hơn.
Trở nên xa nhau, đúng hông? Ưm hừm. Ờ, đúng rồi đó. Ừm, phát triển, đúng hông? Ừm. Ồ, tức là đối với bạn thì ở vùng nông thôn vẫn còn giữ được những cái nếp cũ, cũng như là mọi người vẫn còn gìn giữ những cái truyền thống cũ, đúng hông? À, rồi. Vậy thì nha, đối với bạn đi, à, có điều gì chỉ có thể cảm nhận khi gặp mặt mà bạn đối với bạn mà trực tuyến không có truyền tải được?
Ừm, thực ra là chắc là cái chiều sâu cảm xúc thôi bạn ơi. Ví dụ như là mình có thể, a, nhìn sâu vào một cái ánh mắt của ai đó, thực ra là, à, ánh mắt hay là cử chỉ đôi khi nó nhỏ thôi đó, mà nó có thể nói ra được rất rất nhiều thứ rồi. Ờ, trong khi đó là mình, à, cứ nhắn tin hay là mình, ờ, ờ, gọi nhau đó thì làm sao mình nghe được hay là mình nhìn được những cái thứ đó, đúng hông? Có nhiều thứ thì nó, ờ, không có rõ ràng trực tiếp ra như vậy, nhưng mà bằng cái cách phán đoán, bằng cái cách mình nhìn trực tiếp á thì nó sẽ, ờ, tăng cái chiều sâu hơn và mình có cái sự kết nối với người ta hơn.
Ừ. Ừm, một cái nhận định cũng rất là hay ha. Vậy thì đối với bạn đi, ngược lại đi, có lúc nào bạn nghĩ là thôi, gặp online là được rồi hông?
<chuckles> Thực ra là, ừm, với những cái mối quan hệ mà nó nông nè, nó không có cần phải, a, ờ, tìm hiểu thêm hay là hông có cần đưa ra quyết định gì đó nó quan trọng á thì đương nhiên là, ờ, để tiết kiệm thời gian hay là chi phí hay là, ờ, xả thải ra môi trường này kia như bạn nói đó thì đương nhiên là
Ừm. Vậy hả? Vậy đối với bạn, một mối quan hệ nông là gì, là như thế nào, định nghĩa của bạn là như thế nào?
Thực ra là mình phải hiểu được cái mục đích của mình đối với cái đối phương đó hay là cái, a, mục tiêu của mình như thế nào. Ví dụ như là mình, à, đặt hàng mình mua cái này cái kia thôi chẳng hạn thì mình cũng hông cần gặp người này người kia, đúng hông? Nhưng mà khi mà mình, à, mua một sản phẩm có giá trị hay là mình đi đổi tiền này kia đi, mà có nhiều tiền quá, thì đương nhiên là nó cũng vừa nông vừa sâu, mình cũng phải gặp mặt để mình thấy người này có trung thực hay không, rồi có làm ăn uy tín hay không chẳng hạn.
Ừm. Ừ. Yeah, đúng rồi đó. <chuckles> Ừm. Những cái chia sẻ của bạn cũng, à, rất là hữu ích ha. Cảm ơn bạn đã có một cái, a, buổi hôm nay, à, chia sẻ những cái cảm xúc rất chân thật nha, cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm, không có chì ạ, mình cũng, a, rất là vui được, ờ, nói chuyện với bạn hôm nay nha, mình chào bạn!
Ừm, ừm, chào bạn nha.